Então, aí que tá, eu sei que eu ganho todo mês €3.000, sabe, o montante geral eu ganho €3.000 por mês pago 550 de aluguel, sabe? Mas eu não não costumo ter aquele controle, não sei nem por onde começar, sabe, fazer isso, porque como uso só aplicativo do banco, é por lá que eu vejo os extratos e tudo direitinho.
Uhum. Sim, olha isso é um problema muito comum, né, entre várias pessoas, que acabam que quando o salário cai ali a pessoa paga o aluguel e, muita das vezes, eh, falta uma organização com com essa parte mesmo financeira, né. Mas me conta um pouco mais, né, que tipo de compras costuma ser impulsiva, eh, roupas, é comida, eletrônicos, assinaturas? O que que tem consumido assim esse dinheiro seu, que está desestabilizando 100% ali do seu orçamento?

Olha, te falar que eu tenho gastado muito mais com comida, ultimamente, mas também roupa é meu ponto fraco. Sapato para ser específico, sabe. Eu amo botas, eu amo, sou apaixonada também por tênis, então acabo que tem um uma um víciozinho nisso, sabe. Mas eu eu na minha cabeça eu tenho que separar todo mês um um valor para ócio, né, para comprar roupa, para comprar essas coisas. E aí eu acabo que também não sei controlar muito bem, porque eu não tenho limite entre comprar 1 ou 5 pares de sapatos, sabe, de vez ainda mais com um nome que me chama atenção, promoção, ou desconto. É um fio é um é um ciclo de sabe, eu não tenho muito muitas limites mas o que eu mais gasto, com certeza, é comida, porque quando eu saio na rua eu quero ir em restaurante diferente, quero experimentar comida diferente e sapatos, sabe, são os meus consumos mais impulsivos assim, ainda mais se eu saio para rua e uma amiga tá comigo, nossa, eu pago tudo, depois ela me passa e às vezes eles acabam não me passando, aí eu fico: "Ai está tudo bem!", entendeu. Então fico meio que nessa bagunça.
Uhum. Aham. Olha, isso é um problema que, com algumas estratégias você vai conseguir resolver, tá. Antes de tudo não se sinta culpada, né, não se culpe por isso porque, você falou que recebe ali um valor até considerável bom, né, comparado ao custo fixo que você tem de aluguel. Mas, para eu conseguir te dar, né, um um aconselhamento perfeito, você pode me informar assim, né, eh, se isso tem gerado dívidas, esse essa parte assim de orçamento que tá desestabilizado, só tá desestabilizado e bagunçado, ou você tem acumulado dívidas, mesmo ganhando esse valor?
Olha, bom você tocar nesse assunto, porque aí que tá. Eu tenho eu tenho uma dívida atual, que é do meu cartão de crédito que eu estou devendo 1000 euros, por conta dessa dívida. Por quê? Porque aqui na, pero pelo menos onde eu moro, né, na Espanha tem a opção de a gente parcelar. E aí, eu não tô pagando essas últimas faturas, porque eu estou tentando mudar de casa, e aí eu estou jun preferindo juntar um dinheiro para mim entrar e dar o caução, né, valor na nova casa, do que pagar esses parcelamentos que estavam, entende. Eu sei, eu sei que é errado, eu sei, tem acumulado juros, só que na época, eu imaginei que seria tão alto assim, sabe, porque de 500 e 500 e 500 agora está 1000, entende. Eu lembro que eu tinha parcelado 500 euros de sapato.
Uhum.
Comprei uma remessa boa, né, que foi de Black Friday em novembro agora. Só que agora saiu de um pouco do controle, e como é um gasto impulsivo, eu tô agora já não posso mais parcelar, então quando eu compro eu tenho que comprar, sendo ali à vista e aí o dinheiro sai mais rápido e um valor maior, entende.
Uhum.